باقول لِك إيه، الصراحة أنا كانت عندي مشكلة كده ويعني كنت محتاج شوية نصيحة نصايح منِك يعني عشان أعرف أتصرّف إزاي.
آه، طبعًا أكيد، اتفضّل إيه المشكلة بالضبط؟
بُصّي أنا آآ في بلد آآ أوروبية، و وبصراحة عندي مشكلة إن أنا ما باعرفش أتكلّم اللغة اللي هُم بيتكلموا بيها، وال واللغة ديّة ب يعني يعني أع يعني اللغة اللي أنا باتكلّمها ديّة صعبة عليَّ جدًا، وصعبة إن أنا أتعلّمها في الوقت الحالي، وخصوصًا إن أنا كمان بقى لي شوية، فترة ما عنديش وقت ما بين إن أنا أشتغل وبين إن أنا أروح أتعلّم اللغة، وكمان بقى موضوع المدارس ده بياخُد كلّ وقتي، إن أنا أروح أتعلّم لغة وأنا راجل عايز أشتغل، أنا جاي هنا عشان أشتغل، بس في نفْس الوقت إن أنا ما باتكلّمش اللغة
اهم. إمم.
ده بيسبّب لي إحراج جدًا، و وحاسس إن أنا، <clears throat> معاملاتي آآ مع الناس اليومية كده، <clears throat> مش عارف أتعامل، حتّى في السوبر ماركت حتّى في ال مع الناس
آه. إمم. اهم.
وباحسّهم بيقولوا لي يعني النظرة كده، نظرة كده يعني يعني مش عنصرية عندهم نظرة يعني إن أنت طب أنت إزاي في البلد وعايش ومش عارف تتكلّم اللغة، أنت لازم ولح واحدة بقى قالت لي بقى: "أنت المفروض أنت عايش هنا، لازم تتعلّم اللغة ومش عارف إيه." والصراحة احرجتني جدًا كنا قدّام الناس يعني.
اهم.
كنت في زي آه، كنت في مصلحة حكومية كده، فهي الست ماعرفتش تكلّمني باللغة بتاعتي أو اللغة الإنجليزي اللي في ال اللي في النُص ما بيننا، قامت قامت هي بقى طبعًا هي أُحرجت، حَبِت تحرجني أنا، فقالت لي: "لأ أنت لأ أنت عايش هنا ولازم تتكلّم اللغة، وأنت وأنت مش عارف إيه." <tsk> فقُلت لها: "حاضر، أنا هاتعلّم يعني وبتاع." وفعلًا حسّيت بقى بقيت مُحرج جدًا، وبقى خلّي ث خلّى ث خلِّت ثقتي في الأرض بقى، بقيت خايف أتكلّم أو افتح بُقّي، لا الناس تبقى تبُصّ لي إن أنا بقى ما باعرفش أتكلّم لغتهم، وبالذات إن أنا عايش وبقى لي فترة.
طبعًا، إمم، إمم. اهم. اهم. طبعًا. اهم. آه. لأ يعني بُصّ، أنا أنا متفهّمة أوي آآ شعورك في إن أنت طبعًا آآ قاعد وِسط مجتمَع آآ بيتكلّم لغة مختلِفة تمامًا عن لغتك، و وطبعًا طريقة التعامُل والتواصُل بالنسبة لك بقِت أصعب بكتير مما كنت تتصوّر، وإن أنت كمان حتى في التعاملات العادية مش عارف تتصرّف إزاي أو تحاول إن أنت آآ توصَّل آآ كلامك أو توصَّل آآ سؤالك لأي حد قُدّامك، متفهّمة أوي شعور اللخبطة وإن إن أنت مش عارف تتصرّف إزاي في أمور زي دي. آآ بس خلّيني طيب أسألك سؤال، يعني أنت آآ، إيه أولًا كان السبب ورا السفريّة دي، هل كانت يعني، هل سفريّتك دي إقامة والّا مجرّد سياحة والّا شُغل والّا إيه بالضبط؟
فمش عارف أعمل إيه الصراحة. إمم. لأ أنا مسافر إقامة، عايش في البلد اللي أنا فيها، وباشتغل وقاعد وظروفي يعني يعني آآ عادية خالص، بس موضوع إن بقى إن إن أنا لازم أقعُد أتكلّم لغتهم ديّة، عادي أصلًا شُغلي يعني شُغلي بيحتاج منّي إن أنا أتكلّم آآ ما أتكلّمش أصلًا شُغلي م م بإيدي يعني أكتر، يعني ب م مش محتاج لغة، يعني بارُوح الشغل باقول للناس مثلًا صباح الخير والحاجات باللغة بتاعتهم، الحاجات السهلة اللي ممكن نقولها ديّة، بس طبعًا في وِسط الشغل كمان ما باعرَفش بقى أقول حاجة، مثلًا لما حد ييجي يقول لي أنت يكلّمني، يتكلّم معايا مثلًا في في الشغل، حاجة ليها علاقة بالشغل ما باعرَفش أرُد عليه، لما بارُد عليه، فيه ناس شوية بارُد عليهم بالإنجليزي و ونادرًا لما مثلًا ألاقى واحد عربي أتكلّم معاه آآ في الشغل، فلازم أرُد عليهم مثلًا باللغة الفرنسية واللي أنا م اللي أنا المفروض أتكلّمها وأنا مش باتكلّم فرنساوي أوي برضه فاهمة، فالموضوع بالنسبة لي صعب جدًا إن أنا بقى أقعُد كلّ شوية أشرَح، أوضَّح وبتاع، وبالذات بقى لما لما أتحَط في موقِف مثلًا لازم أدافع عن نَفسي، في الشغل مثلًا، في مشاكل مشكلة من مشاكل الشغل، ما باعرَفش، فباضطر بقى بابقى مُحرَج جدًا بقى، باطلّع Google وأقعُد أكتِب وأترجِم والموضوع بقى بالنسبة لي كأنّي إيه، عيِّل صغيّر في إبتدائي يعني. والموضوع ده بيوتّرني جدًا. آه.
إمم. إمم. إمم. اهم. اهم. إمم. أوكي. اهم، اهم. طبعًا. إمم، إمم. طبعًا. إمم، إمم، إمم، إمم، إمم. طَب أنت تقدَر تصنَّف مثلًا آآ مستواك في الفرنس في الفرنسية، يعني اللغة فرنسية، مثلًا مستوى مبتدئ والّا فوق المبتدئ بشوية؟
آه ف يعني لأ، مبتدِئ يعني، مبتدِئ خالص.
اهم، اهم، فده طبعًا ب ب ب بيخلّيك بتتعامل بشكل أصعب شوية مع ال ال ال
مبتدِئ يعني بُصّي، ساعات بافهم الكلام اللي هُم بيقولوه، بس آجي أتكلّم كده ألاقي نفْسي اتلجّمت، مش فاهم حاجة، طب و والاقي بقى ب يعني يعني <tsk> والاقي نفْسي مش عارف أعَبّر عن اللي جوايا، آآ، كمان بقى عارفة اللي هو إيه، أنا برضه داخل يعني يعني لو المفروض إن أنا مثلًا، المفروض إن أنا عادي أنا قاعد لوحدي والمفروض إن أنا أتجوِّز مثلًا، حتّى لو هالاقي واحدة إن أنا أتجوِّزها مش م مش هتفهمني ومش هنفهم بعض، هيبقى في حتّى <tsk> مشاعر، يعني فعلًا شُفن شُفت واحدة وعجبتني وأُعجَبنا ببعض، كانت معايا في الشغل بس هي ما بتتكلّمش إنجليزي وما بتتكلّمش عربي ما بتتكلّمش غير فرنساوي، ف بالضبط آه، فأنا ب ب فارتبطنا وحبينا بعض واعجَبنا ببعض جدًا، بس كان اللغة كان عائق كبير ما بيننا، مش عارف بَقى أعَبّر لها حتّى عن مشاعري، أو حتّى أفضفض أفضفض معاها بأي حاجة، مش عارف. كنا م على طول مقضينها رسايل و وtranslation، بس الموضوع صراحة ممل جدًا، جدًا يعني، ف آه، مش هينفع واحد يعني تيجي تقول لواحدة مثلًا أنا باحبِك بالف ب باحبِك تقوم باعتة لها مثلًا ب رسالة دي مشكلة كبيرة. <sniffs> إمم.
آه. أيوه. اهم، اهم. ما بتتكلّمش غير فرنساوي بس، إمم. أيوه. اهم. طبعًا. طيب اهم. اهم، أيوه، طبعًا، صح، صح، لأ مشكلة جدًا، وفاهمة قد إيه إن هو ممكن زي ما أنت قُلت تسبب لك إمم، يعني صعوبات حتّى في التعاملات الاجتماعية أو زي ما أنت قُلت لو عايز ترتبط بحد، آآ الموضوع مش بيكون سهل، طيب يعني طيب قُل لي إيه اللي أنت نفْسك ت يعني تحسّنه مبدئيًا كده في اللغة، يعني هل التعاملات العادية هي دي أكتر حاجة ممكن تركّز عليها، والّا مثلًا آآ، مهارات بقى مختلفة من اللغة إن أنت إزاي تسمع أو تفهم الكلام أكتر، آآ إزاي تتعامل مثلًا في المصالح الحكومية، في الشغل، إيه أكتر حاجة أنت نِفْسك تركّز عليها دلوقتي؟
<sniffs> بالضبط. إمم. والله عايز يعني عايز يعني الصراحة عايز لمّا حد بس يسألني في حاجة والّا ك ي يعني لمّا حد يسألني حاجة أو أو لمّا أنا ساعات مثلًا آمم، آآ واقف في السوبر ماركت مثلًا و والسِت مثلًا تقول لي <clears throat> آآ، آآ "عايز حاجة كمان؟" أو مثلًا "طَب أنت ديّة عارف إنّها مثلًا مش حلال؟" هي عارفة إن أنا مثلًا مُسلِم وكده، فأنا ما باعرفش أرُد عليها أصلًا، مش عارف أنا و واقف ساكِت يعني كإنّها هي بتكلّمني وأنا واقِف باصِص لها كده اللي هو أنا مفروض يعني أرُد عليها، هي مستنيّة رَد وأنا أبقى واقف ساكت يعني. فالسِت تقوم تِغلَب وتِزهَق كده وتُحرَج تقوم حاطّة لي الحاجة وممشّياها والاقيها متنرفِزة كده، يعني أص هي كلّمتني وأنا ما ردّيتش عليها، فاهمة الموقف؟ ف آه طبعًا، أنا عايزها في التعامُلات اليومية، عايزها مثلًا حاجات كده في الشُغل. باحاول أتعلّم مثلًا كلام كل يوم، بس باجي أتكلّم بقى، بانسى.
إمم. إمم، إمم. أيوه. إمم. آه أوكي، أيوه. اهم. صح. آه، هي دي المشكلة، إن أنت ممكن ما بت مش بتمارس اللغة شوية. طيب، آآ، هل أنت طيب جرّبت أي طُرُق تعليم مثلًا أو طلبْت مساعدة من حد إن هو ي يعني يعلِّمك اللغة أو حاجة زي كده أو لقيت حَل يعني للموضوع بشكل عام؟
مشكلة. أيوه صح. <sniffs> <sniffs> <clears throat> لقيت مدارس بس كلّ المدارس طبعًا بتتعارض مع مواعيد شغلي، يعني آآ لازم أروح أشتغل، آمم لازم لازم أ أسيب الشغل وأروح أتعلّم ال ال التعليم دوّة. عندنا في الشغل بيسمحوا ده طبعًا، اللي لو هتتعلّم اللغة، ال الاستثناء الوحيد إن أنت تاخد ساعتين مثلًا من الشغل إجازة، أو ساعتين راحة مثلًا إن أنت رايح تتعلّم اللغة، والمدرسة بتعوّض ده على فكرة، يعني المدرسة ممكن تدّيني فلوس، علشان خاطر أنا باتعلّم اللغة، في بعض المدارس بتعمل كده، بس أنا برضه باقعد أقول لأ، أنا مش عايز الفلوس، آه، أنا مش عايز الفلوس، أنا عايز أتعلّم ال أنا عايز أشتغَل أحسن ع أحسن، عايز أجيب فلوس، أنا جاي هنا عشان أشتغَل، وك وك وكده كده اللغة هاكتسبها، بس مع الوقت بالاقي نفسي إن أنا ما بت ما باكتسِبِش حاجة، يعني بابقى تب ما باتعلِّمش حاجة جديدة.
آه. اهم. أوكي. آه تمام. صح صح، لأ متفهّمة جدًا، ومتفهّمة كمان إن أنت بتحاول، ولكن مش لاقي الوقت المناسب إن أنت تعرف تتعلّم اللغة، أو تتواصل مع حد مثلًا بشكل يومي، ف ف فممكن تطوّر من اللغة بتاعتك. طيب أ خلّيني برضه أتكلّم معاك، أو يعني أقدّم لك كذا فكرة ممكن تساعدك آآ في إن أنت تنمّي اللغة عندك، بما إنها عاملة حاجز قوي جدًا بيعمِل لك إعاقة يوميّة في التعاملات يعني، وإن أنت برضه بتحس
امم. بالضبط. امم. يا ريت. امم. بالضبط. بيخلّيني كمان مُحرج، عارفة أنتِ مكسوف كده، لمّا لمّا لمّا آجي أقول كلمة غلط عارفة بابقى باتكسِف كده. أنا أن أ هم هم عامةً مش بي يعني بيتقبّلوا ده جدًّا، ومش بي ومش ب يعني مش بيلوموني مثلًا، لأ أنا بابقى ي آه، على طول أنا بابقى محرج إنّ أنا أقول كلمة غلَط فأتكسِف.
مفهوم، اهم. اهم. بالضبط. فاهماك، لأ أنا أنا أولًا عايزة أوضّح لك نقطة مهمة جدًا، فكرة إن أنت تكون رايح دولة جديدة مش عارف اللغة بتاعتها دي شيء لا يعيبك في شيء، و ولا ينقص منك حاجة، يعني ما بينقصّش منك ولا آآ، بالعكس ما تحسش إن أنت أبدًا مهزوز وإرمي الموضوع بالعكس، يعني أكيد أ الدولة اللي أنت فيها بما إنك عايش في فرنسا لو حد فرنسي وجِه اتكلم باللغة العربية مش هيعرف يتكلمها، وده ده ده شيء ما ي ما يحطوش أبدًا في وضع إحراج. دي أول نقطة إن أنت خلّيك واثق من نَفسك إن أنت عادي جدًا، آآ، هتتعلم اللغة مع الوقت، ما فيش مشكلة لو أنت مش فاهم اللغة في الأول، ما فيش مشكلة لو أنت مش عارف تتوصّل أو تتواصل مع الناس اللي حواليك، خصوصًا إن أنت قُلت كمان إن هُم بيتقبلوا الأمر يعني ما حدش آآ، بي بيتريق عليك أو أو إن هُم مثلًا آآ، بيعملوا أي حاجة تضايقك بما إن هُم عارفين إن أنت بتتكلم لغة تانية، طيب آآ، في حاجة أنت ممكن مثلًا تمشي عليها إن أنت تمارس اللغة بشكل منتظم، طيب أنت ممكن تمارسها إزاي؟ عندك كذا طريقة، ممكن مثلًا تنزّل applications، آآ، في مثلًا application اسمه Hello Talk، Hello Talk ده آآ، هو مخصَص لتعليم اللغات بس، فأنت تقدر تفتح عليه عادي account ببساطة وب ببلاش كمان، مش محتاج إن أنت تخصص وقت محدد لليوم عشان أنت كنت قُلت لي دلوقتي إن أنت ما عندكش وقت لأنه بي بيتعارض مع الشغل وقت الشغل، آآ، فأنت هتقدر الapplication ده إن أنت تفتح في أي وقت حرفيًا آآ ببلاش، ببلاش عادي خالص آه، وبتحدد اللغة اللي أنت عايزها وبتحدد كمان مستواك فيها قدّ إيه، وتقدر تتكلم مع ناس فرنسيين أصليين، تقدر تتكلم معاهم بشكل يومي متاح عل بر براحتك خالص تتكلم معاهم في أي حاجة.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. لأ الapplication ده ببلاش يعني؟ الله! ده حلو ده أوي، إمم. حلو أوي يعني فكرة إن application ببلاش دي ما بالاقيهاش كتير أصلًا، ده كُلّ الapplication بفلوس، ويقعدوا يلزموك بقى تدفع، وكُلّ شوية يقولوا لك لأ لو عايز تزود حاجة تزود فلوس، الفكرة دي جميلة جدًا، ماشي كمّلي، إمم.
امم. آه الصراحة مفيد جد مفيدة أوي، و وسهلة زي ما باقول لك، وكمان فكرة إن أنت هتتعامل مع فرنسيين آآ، آآ، بشكل مباشر، تقدر تتواصل معاهم لغ باللغة آآ، بشكل يومي، وكمان إن هُم يقدروا ي يعلّموك آآ، آآ، باللغة كتابةً كمان يعني، ود دي حاجة. الحاجة التانية تقدر بقى تدوّر على مجتمعات آآ، عربية مثلًا، آآ، أي تجمع لجالية عربية آآ، تقدر تروح مثلًا تسألهم بشكل مباشر: يا جماعة اتعلمتوا اللغة إزاي؟ طب لو فيه كورسات أ أكيد فيه جمعيات بتكون محطوطة معمولة ما بين الجاليات آآ، بتكون مساعدة يعني زي عامل مساعد لأي حد لاجئ آآ، عربي في دولة أجنبية، بيدّوهم زي دعم آآ آآ في التعاملات، بيدّوكوا آآ، يعني آآ، زي ما تقول كده الجُمَل الأساسية اللي تعرف تتعامل بيها، ده كده ه هيساعدك بشكل كبير جدًا في التعاملات اليومية، وبالعكس تكسر حاجز آآ، عدم الثقة اللي عندك، وإن أنت تكون واثق في نَفسك مع الوقت، المهم إن أنت تفضل مثابر، التعلم بييجي من ال من الممارسة، اصبر على نَفسك ولغاية لغاية لمّا توصل للنتيجة اللي أنت عايزها يعني أكيد.
تمام. آه، ماشي. إمم. إمم. فاهم. فاهم. إمم، جميل. آه. آه. إمم. إمم، عايز أقول لِك أنا استريحت جدًا لمّا أتكلمت معاكِ فعلًا، موضوع إن موضوع الثقة دوّة إن هو برضو مش لازم يكون بيتكلم عربي ف وهو فرنسي برضو ريحني جدًا، و وكمان موضوع الapplication آآ، ده حلو أوي برضو، هاحاول أنزّله وهاستخدمه إن شاء الله، وكمان برضو هاحاول بقى إن أنا أ أشوف الجالية العربية دي، فعلًا كلامِك ريّحني جدًا ونصايحِك بجد مم ممتازة، أنا باشكرِك جدًا وشكرًا جدًا لوقتِك، و وقدّ إيه الكلام معاكِ مثمر ومفيد، وإن شاء الله هارجع تاني أقول لِك أنا عملت إيه في موضوع اللغة، شكرًا ليكِ.
بالضبط. اهم. أكيد، أكيد أنا في خدمتك في أي وقت، شكرًا.